Ma guarda, allora, io, uhm, soprattutto da i periodi della scuola ero purtroppo molto introverso, facevo molta difficoltà a relazionare, a cose di questo tipo, non per un qualcosa, forse perché ho passato anche tante brutte esperienze. Pe' esempio le medie le ho passate molto, molto male, poi le superiori le ho passate invece molto bene. Somma, ovviamente dipende un pochettino da dagli ambienti che che si incontrano, no, dalle persone, che poi sono le persone che fanno la differenza. E
Mh-mh. Sì, sì, sì. Mh-mh. Certo, sì, sì, sì. Ma infatti sento- sento da molte persone che hanno vissuto gli anni delle medie veramente in modo molto negativo.